あの、私もそうだったんですけど、1回目、初めてそのソロで行く時って、なんていうか、勇気がいるというか、ほんとにこれでいけるのっていうあの
うん。 はい。 うんうん。 うーん。
不安が結構大きいんですよ。
ああ、そうなんですね。ふーん、はい。
ええ。で、あの、私もその布教して、あのいいよって言ってた手前
はい。 はい。<laughs>
「いっかいめぐらい、あのついてきてよ」とか言われることもあったんですね。
ああ、うん、気持ちは確かに分かりますね。うんうん。<chuckles>
ええええ。で、まあ、それで、まあ、仕方なくって言ったら申し訳ないですけど、それであの、ついてって、こう、こう、こうだよと。
あ、いえ。<laughs> あ、はいはい。うん。
そしたらまあ、結局自分で楽しむことが全く出来なかったんで
ああ。もう、ついて行ってる時点でソロキャンプじゃないですよね？<laughs> どちらのかくか立場からしても。
はい。じそうなんですよね。そうなんですよ。<chuckles>
うん。 うーん。
うん、なのでもう、それ以来布教布教はしまあ、え、楽しさは語りますけど。
はいはいはい。
あの、やってみたらとは絶対言わなくなりました。<laughs>
ああ。 <laughs> そうですね、やってみたらって言ったら、じゃあついてきてよって言われて、結局ソロじゃなくなったんです。<laughs> ああ、なるほど。そうなんですね。<laughs> うん。
<laughs> そう。そうなんですよ。 うーん。 ええ、ちょっとね、心が狭くて申し訳ないんですけど。<laughs>
いやいやいやいやいや、もうそれは全然問題ない。<laughs> へえ。え、じゃあ逆になんですけど、そのソロキャンプやってらっしゃる方って、多分全国にもたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう方たちとなんかコミュニティーであったりとか、コミュニケーション取ったりみたいなことってあるんですか？
はい。 ええ。